Parce qu'il y avait du pilotage et puis c'était moins dangereux, heu, parce que le le le vélo, c'était pas évident parce qu'il fallait pass passer entre tous les arbres, mais c'était bien quand même, mais le la voiture c'était très chouette parce qu'après, on faisait des tremplins avec, heu, les aiguilles, on faisait des bosses, on remettait des aiguilles au milieu de d d'une ligne droite, et ça faisait des sauts
Ouais. Ah, d'accord, ouais, ouais.
et c'était c'était vraiment chouette, hein. C'étaient des
Et et et et et et et ce ce ce le lieu où vous faites, heu, où vous faisiez vos jeux, bah, c'était toujours le même, c'est-à-dire, c'était toujours dans cette forêt, dans ce bois? Où, des fois, ça variait, ça pouvait être, heu, un peu, heu, proche de la ville et tout?
Après. Ça parait, heu Heu, la ville était trop loin. 1re ville, elle était à le village, en plus, c'était à 4 kilomètres, donc on n'y allait pas. Encore qu'on y est allés une fois, avec des b des skateboards qu'on avait fabriqués, parce que ça aussi, c'était <chuckles> c'est c'était un truc qu'on aimait bien faire, mon frère et moi. C'était aller dans le dans l'atelier de notre père là, dans le l au garage, et puis on f f fabriquait des
Ah, OK. D'accord. Ouais. OK. <laughs> <laughs> Ouais.
pl plein de trucs, des nichoirs, des voitures, heu, qui fa on se poussait dans parce ce que, j'ai dit, on était sur une colline autour de autour de chez mes parents, il y a pas mal de descentes
Mmh mh. D'accord.
et on a en franchement on était in inconscient, quoi. Parce qu'on allait sur la route, on avait notre petit chariot là qu'on on pilotait, hem
Mmh mh.
avec des cordes, on tirait à droite ou à gauche ou avec les pieds, on poussait. C'était les et il y avait un pivot, en fait, sur le su su sur les roues avant, que je sais pas s pouvait pousser à droite pour tourner à gauche, on poussait à gauche pour aller à droite. Bon, et et on a on descendait la la route, quoi! Et on a eu du bol qu'il y ait jamais de voiture qui arrive en face, quoi.
Bien sûr. Mmh mh. Ah oui, donc ouais, il y avait vraiment un un danger, ouais. <laughs> D'accord et et justement, votre, heu, v votre père, heu, justement, qui vous laissait, heu, bricoler dans ce dans ce garage, est-ce qu'il il avait conscience de ce que vous faisiez? Est-ce qu'il a il il il jetait un œil un peu, ou il vous laissait un peu en en liberté?
Bah, c'est c'est lui qui nous a fabriqué notre 1er chariot, comme ça, justement.
Ah, OK et il avait pas il y avait p il avait pas le ce risque de se dire, heu, que ça peut être un un danger, non? <chuckles>
<chuckles> Bah, il p i il pensait pas qu'on allait aller t être aussi i idiots pour aller sur la route, heu, principale. Parce qu'en fait, devant chez mes parents, c'est un c'est une route, heu, c'est un cul-de-sac, heu, i i il y avait jamais de voiture. Il y a eux et les voisins, en gros.
Ah. OK. D'accord, OK.
Donc là, on pouvait descendre mais pour nous, c'était pas assez pentu donc heu, on s'est dit: «Ah, là-bas là, il y a la grande descente de la colline là-bas», mais b je je verrai toujours mon grand frère qui n'a n'arrivait pas à tourner, il avait tellement pris de la vitesse qu'il arrivait plus à tourner, ça d ça dérapait, en fait
<laughs> Ah ouais.
au lieu de tourner donc il il était il allait tout droit et et et la p heu, en bas de la pente, ça fait un virage à 90° à gauche.

C'était c'était vraiment tout bête, hein. En fait, il y avait plein de, mmh de pommes de pins, mais heu, toutes petites, tu sais, je sais pas si tu vois ce que c'est? Elles sont pas enco enfin, elles sont toutes molles, <clears throat> elles sont toutes molles, je sais pas, c'est
D OK. Oui, oui, oui, oui, je vois je vois exactement. Ouais.
j'ai j'ai j'ai jamais trop compris ce que c'était d'ailleurs, c'est peut-être parce c'est c peut être pas des oui c parce que c'était des des sapins, donc c'est peut-être des pommes de pins de sapins. Bon bref
D'accord.
et donc tout bêtement, en fait, heu, le but, c'était de, mmh, il y avait un loup enfin, c'était le loup et les comment on appelle ça? On jouait au loup, quoi. Le truc c'est voilà, mais le truc c'est que pour, heu, que quelqu'un devienne loup, fallait réussir à le toucher, donc il faut avec, heu, ce ce projectile qui faisait pas mal, mais c'était plutôt c'était rigolo parce qu'il y avait un une une dimension de visée
Ouais, un un rôle de une personne qui rou qui jouait le rôle du loup, c'est ça? <laughs> OK. Oui, de précision, de visée, ouais.
et et précision de visée, donc et on pouvait se cacher derrière derrière les arbres, parce que les arbres, il y en a, ils étaient plantés, je pen c'était, heu, oui, c'est ce c'était ar artificiel comme forêt. Ils étaient plantés en en ligne droite, mais assez serrés. Enfin, encore que
Ouais.
encore qu'il devait y avoir, heu
Et
ouais, presque 2 m entre chaque, en fait, quand même. <clears throat>
D'accord, et- et et et et le le le le contexte autour de ça, heu heu, tu jouais avec qui? Est-ce que c'est des membres de ta famille? Est-ce que c'est des amis? Heu, quel âge tu avais? Surtout, aussi, c'est important de savoir, heu, est-ce que tu étais plutôt jeune, moins jeune? Est-ce que tu peux me raconter un peu le le contexte autour de ces jeux?
Heu, alors A alors, heu, oui, alors là, j'avais 30 ans. <laughs> Non, j'avais je sais plus, je je t on j'avais l'âge qu'on avait quand on jouait à ce genre de jeu, quoi, je devais avoir entre 10, heu, entre 8 et 12, je te dirais
<laughs> D'accord. Une dizaine d'années, peut-être, ouais, OK.
plutôt 10 et 12, parce que 8, c'est un un petit peu petit quand même, et mmh, et j'étais avec moi en plus d'avoir eu la chance de grandir au paradis, j'ai grandi avec un frère jumeau, donc j'ai, heu, donc ouais, donc j'ai toujours eu au moins 1 personne avec qui jouer.
Ah, ouais, incroyable! <laughs> Ouais. <laughs>
C'est c'est quand même et et et je m'en suis pas rendu compte, moi, enfin, pour moi, c'est normal, heu, on tu on va faire un tennis, OK, on va faire un tennis, on va faire un ping-pong, on va faire un
OK.
<clears throat> même on fait, heu, on faisait des tirs au but et il y avait toujours un
Un truc à faire, quoi. <laughs>
des trucs à faire, beh, c'était pas compliqué, heu, pas obligé d'appeler un copain, machin. Mais là, pour le coup, pour ce ce genre de jeu dans la dans le bois, là, il y avait souvent 1 1 voisin ou 2 avec nous, qui venaient, c'est quand même plus rigolo, parce que, bon, heu
OK.
jouer à 2 au loup, c'est pas
Ouais, ouais, je comprends, plus plus on est nombreux, plus on rit, comme on comme tu dis.
<clears throat> Oui, ouais, donc on était plutôt qu 4-4 ou 5, parce qu'il y avait le le le le voisin avec son petit frère, et il y avait un autre un autre voisin, heu
Ouais.
qui a qui venait parfois, heu, donc on était plutôt entre 4 et 5 donc c'est t ça commençait à être pas mal, c'était sympa et on pouvait passer, heu, des heures, hein.
D'accord. Bien sûr.